Allora, ehm, mi sposto, dipendendo da che progetti devo fare. Ho un lavoro dove ho bisogno di assoluto silenzio e la mattina visto che mia figlia non c'è, e quindi mi metto in camera sua, perché purtroppo non ho uno studio mio, non riesco a ritagliarmelo da casa, la casa non è piccola però, ha 2 stanze e più di così non si può fare. Però altre volte spesso mi metto nel salotto, dove ho una scrivania, poi il mio salotto è molto bello, nel senso a me piace insomma, perchè molto bello. Però tante piante, ehm, ha una bella vista sul patio, ehm, tutti i fiori intorno, quindi a me fa bene comunque. Mi piace lavorar da casa perché intorno ho la natura ho ho dei bei ho tanta luce. Sì, però, essendo a casa mia e v vivendo in una comunità ehm, una comunità mhmm, vuol dire che <clicks tongue> qua in Spagna sono molto, ehm, comuni, uhm, si chiamano urbanizzazioni, ma si tratta come de dei residence dove alcune case, Uhm, sono tutte una attaccata all'altra, invece nel nostro caso abbiamo degli spazi comuni e sono delle case bifamiliari e abbiamo un sacco di vicini di casa che tanti lavorano anche da casa o hanno degli orari simil miei. Ehm e quindi ecco loro sono già una fonte di distrazione perché abbiamo un gruppo, ehm, con quelli simpatici ecco, perché non son tutti così gioviali e simpatici e hanno sempre bisogno qualcosa, non da me, però in generale uno ha bisogno dell'altro, uno fa un favore, l'altro ogni giorno ci sono 150 messaggi nel chat, che io chiaramente leggo s le leggo solo 10, gli ultimi 10, però spesso hanno bisogno delle cose, tipo ieri dovevano portarmi un tavolo pieghevole per un'amica mia che aveva chiesto a uno. Insomma è tutto un dare, fare, disfare che è bello, però ogni tanto <chuckles>
Mh-mh. Okay. Sì, sì, ti sei creata un ambiente che ti piace. Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Okay, certo certo. Quindi e quindi diciamo che, ehm, la maggior parte delle distrazioni per te sono, uhm, derivanti dalla dalla vicinanza con tante persone che poi va a riflettersi anche su una miriade di notifiche sul telefono e co ma diciamo che comunque vene incanalato su tutto sul telefono.
Mh, mhmm, ma più o meno e dopo me li trovo in casa, nel senso che alt a volte li lascio il patio aperto per se devono portare qualcosa, mettere qualcosa, allora dico guarda, ehm, oggi non posso alzarmi da dal computer, diciamo, e quindi lascio il patio aperto, loro entrano, fanno, disfano ogni tanto. La mattina, sì, la distrazione è più legata a loro. Il pomeriggio, vabbè mia figlia poverina, però anche lei ha diritto di usare lo spazio della casa e poi sono anch'io un pochino che verso sera ne ho un po' piene, sono un po' stanca e magari il telefono, ecco, può essere una distrazione. Spesso butto lì l'occhio.
Ah, okay, okay. Mh-mh. Okay okay. E ehm ehm, guarda, generalmente però tu lavori col col telefono, col computer, quali sono i dispositivi che utilizzi per portare avanti questa attività lavorativa da remoto?